Me conta como que você escolhe novas músicas ali pra ouvir?
Claro, olha, eu tenho muitos métodos para escolher músicas novas. Eh, eu diria que as músicas novas, elas entram na minha vida, eu não saio buscando músicas novas. Hã, elas caem no meu colo, assim, no momento certo. Isso, elas chegam até mim, não sei, o universo ele dá uma maneira de jogar a música ali no momento propício, porque ele sabe que eu vou abrir o meu Shazam e vou pegar a música para escutar mais tarde na minha casa.
Hum. Boa. Ah, entendi. De presente. <giggles> Hum. Ah, então você usa muito o Shazam pra descobrir que música que é essa que tá tocando? Ah!
Uso, uso, e aí se o Shazam não pega, porque muitas vezes tem músicas que não estão lançadas, né, eu gravo com o meu celular, se eu puder. Então, por exemplo: se eu estiver num festival de música e o Shazam não estiver pegando, se eu estiver num clube, numa balada, numa festa, e o Shazam não estiver reconhecendo a música, eu sei que aquela música, ela não tá lançada. Então o que eu faço? Eu gravo.
Uhum. Ah, tá. Aham. Hum. Aham.
Eu gravo na câmera para eu poder ouvir a música depois e reviver aquele momento
Tá. Ah, boa.
e e também eu vou na página do artista, porque muitas vezes é um DJ que toca música. Então, eu vou lá na página do DJ, e vejo se ele tem alguma publicação com essa música, eu leio os comentários, porque eu sei que Faço toda uma pesquisa de campo.
Hum. Sim. Faz toda uma pesquisa. Arrasou.
E aí eu vejo os comentários, se eu encontro uma publicação que o artista usou essa música que eu gostei, eu vejo os comentários. E se não tiver nenhum comentário fazendo a pergunta que eu quero fazer, que é: "Qual é o nome dessa música?"
Aham.
Eu vou lá e leio, e aí eu descubro se essa música tá, eh, li eh, lançada ou não.
Você faz. Hum. Olha, boa estratégia.
É, é uma estratégia que eu desenvolvi ao longo dos anos.
Então, você não vai atrás de coisa nova, mas quando surge, você se empenha para achar ela ali, co poder achar o nome, quem é o artista.
Sim. Uhum, sim, mas eu faço isso com muitas coisas na minha vida, por exemplo, se eu estou assistindo uma série, um filme. Se eu estou em uma loja, eu pego ali no Shazam, eu consumo muita arte, muita mesma muita mesmo. Hã, então sempre tem música nova entrando na li na minha playlist, sempre.
É mesmo? Aham. Hum, tá. Aham. Hum, tá. Então, você está sempre atenta, se você está andando na rua, escutou, opa, isso aqui é diferente gostei, sempre muito atenta?
É. Sim, exato, exato. Eu sempre estou com a energia ali puxando novidades pra mim.
Hum, boa, boa.
Então, hã, e aí que que acontece. Quando eu descubro um artista novo, seja uma banda ou um dj, hã, ou um cantor, um instrumentalista. Eu procuro ele ou ela, ou o grupo nas redes sociais ou nas plataformas
Aham. Tá. Uhum.
e escuto o repertório, para ver se eu gostei de verdade, e 98% das vezes eu gosto.
Hum, tá. Olha só, então você se considera uma pessoa de um gosto musical mais amplo assim, que, eh, tem menos restrições, ai, se não for assim não gosto, se falar de tal coisa, não gosto. Você é uma pessoa mais ampla assim, de gosto musical?
Eu estou gostando mais de músicas que têm letras felizes e positivas, e, ritmos mais dançantes e mais felizes. Hã, eu eu nunca fui muito fã de estilos musicais que falam sobre, hã, temas que eu sou meio contra, né. Por exemplo, eu nunca gostei muito de sertanejo, porque fala muito sobre bebidas alcoólicas, sobre traição, sobre libertinagem. Essas coisas eu já não sou muito a favor.
Ah, tá. Hum. Hum, entendi. Aham. Ah, tá. Entendi.
Hã, então eu gosto de músicas que fazem reflexões sobre a vida, que falam sobre coisas positivas, eu gosto também de punk, o punk ele tem uma mensagem muito poderosa.
Hum. Sim.
Hã, então eu tenho um estilo de música, que que me chama mais, não gosto de estilos musicais que falam sobre temas muito assim, obscuros, e não é minha vibe mais.
Tá, entendi. Hum tá. Entendi, entendi. É o que tá encaixando melhor no seu estilo e na sua vibe de agora.
Isso, eu mudo muito o meu como que eu posso dizer? Vamos supor, assim, que no rock o rock ele é um um guarda-chuva, então, ele tem muitas vertentes, né, então tem vezes que eu tô mais voltada para o emo, tem vezes que eu tô mais voltada para o punk, tem vezes que eu tô mais voltada para o clássico. Isso depende mais do meu humor, da fase que eu tô na vida, né. Isso também. Sim, sim. Isso também acontece com a música eletrônica, então, tem vezes que eu tô mais voltada para o hard techno, tem vezes que eu tô mais voltada para o house, para o electro dance, para o trance, então, eu passeio muito ali, nas vertentes.
Aham. Sim. Hum. Tá. Hã. Entendi. Hum. Que legal. E aí, você falou que vai depender muito, ali, do seu humor. Você sente que as músicas que você tá escutando ali, eles são complemento pra você viver aquilo intensamente? Ou é um jeito de você elaborar as suas emoções daquele momento? Você usa como ferramenta a música? Ou como como algo que faz parte, ali, que vai embalar os seus dias mesmo? Como é que é a sua relação com as músicas?
Sim. Sim. Sim. Então, eu eu não só presto atenção no no no que a música me faz sentir em relação a vibrações corporais. "Ah, essa música é muito legal, ela tem uma batida legal, tem um uma guitarra, ali, tem um sintetizador". Não, eu eu escuto, primeiro também, a mensagem, as a letra da música. Eu eu eu quero saber sobre o que que essa música está falando.
Tá. Aham. Hum. Entendi, entendi. Qual é a intenção do artista com a música, né.
Porque se essa musica tiver Exato. Porque se essa música tiver falando coisa que eu sou contra, por exemplo, "Ai, eu vou sair na noitada, e vou me envolver com várias mulheres, e vou beber como se não houvesse amanhã", eu não sou assim.
Aham. Hum, tá.
Então, isso eu não mesmo que a a o ritmo, a v a batida seja bom, se a letra fala sobre coisas que eu não concordo, eu não escuto.
Seja bom. Hum, entendi, entendi. Então você precisa cu gostar da música por completo, e não só uma parte.
Entao, por exemplo Por completo. Exato. Por isso que eu faço muita questão de prestar atenção na no que o artista está falando comigo.
Hum, tá.
Então, eu descobri uma banda, recentemente, eh, através da série Black Mirror.
Hum.
Tinha um episódio, ali, que uma personagem colocou uma música pra tocar, enquanto ela estava tomando banho, e eu falei: "Nossa, que música que legal". E eu peguei no Shazam. E descobri uma banda australiana de punk.
Aham. Aham.
Eh, muito punk muito inspirado nos anos 80, assim, eh, a vocalista é uma mulher. E, apesar das músicas dela, hum, parecerem agressivas, se você lê a letra, ela está falando coisas que têm substância.
Ah. Hum, entendi. Entendi.
Sim, sim. Então tem uma letra que tem uma música que chama Guided By Angels, que é Guiado Pelos Anjos, onde ela fala que ela é guiada pelos anjos, que ela tem uma energia celestial dentro dela, que ela tem energia ruim e energia energia boa dentro dela, e que a energia é a moeda de troca, que ela não se agarra em mágoas, e que ela é muito abençoada.
Aham. Aham. Aham. Hum. Olha, que legal. Então, por mais que o estilo s leve as pessoas a julgar como algo ruim ou pesado, a letra é muito positiva.
Só que ela canta isso. Muito, extremamente positiva, extremamente positiva. Hã, e apesar de s de se você parar pra ouvir essa música e perceber: "Nossa, essa mulher tá gritando."
Hum. Aham.
Mas se você prestar atenção no que ela estiver falando, você vai entender que ela está gritando de felicidade.
Hum, entendi, entendi. E aí você falou dessa banda que é de uma outra nacionalidade, para você, então, a questão do idioma também não é um problema, pra você pode ser bandas falando em outros idiomas, talvez para além do português e do inglês, que pra você está tudo bem, desde que a mensagem seja positiva?
Entendeu? Uhum. Não. Sim. Então, eu eu só escuto bom no momento, né, tudo pode mudar. <giggles> Hã, no momento, eu só escuto rock em inglês, já escutei em português também, eu não tenho esse hábito, porque, hã, eu nasci nos Estados Unidos, então eu sou muito mais voltada pro rock de língua inglesa
<laughs> Ah tá. Aham. Entendi, entendi. Consumiu mais tá.
que o rock de língua portuguesa. Então, eu presto atenção no que hum hum, parece que meu cérebro ele se atrai mais pelo rock de língua inglesa, independente se seja canadense, americano, australiano, da Inglaterra, eu me atraio mais por esse tipo de rock. Porque foi rock
Hum, tá. Hum, uhum. É é o é o lugar comum pro seu cérebro que é mais confortável interpretar e consumir, né?
Sim. Sim, porque eu comecei a escutar rock quando era muito novinha, meu pai escutava rock.
Ah. Entendi, entendi.
Então, eu comecei muito novinha e eu escutava o que ele escutava, depois eu fui descobrindo o meu próprio gosto. Eu fui ali nos anos 2000, eu me atraí muito pela pelo movimento emo.
Aham. Hum. Entendi.
Hã, que foi ali muito marcante nos anos 2000 por causa da MTV também.
Aham, aham.
Hã. Então, eu me atraio mais pelo rock de língua inglesa ali. Mas eu sei que eu deveria expandir pra outros idiomas, não sei por que que eu faço, por que que eu não faço.
En entendi. <laughs> Mas, vem cá, você falou sobre essa questão, né, de você usar o Shazam e sempre estar muito atenta, você busca de alguma forma s ter contato com, de repente, canais, perfis da internet que trazem coisas novas, que apresentam novos artistas? Você já foi em alguma algum show de novatos, assim, buscando mesmo novos novos artistas, novas músicas? Como que é?
Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, toda vez que aparece nas minhas redes sociais, no TikTok, algum artista novo, ou quando eu vou num clube, ou numa balada, ou num festival de música, pra mim festival de música é o melhor. É o melhor lugar pra você desco descobrir artistas novos. Porque quando você tá ali passeando, enquanto você tá, né, você sair do palco principal pra ir comprar 1 1 refrigerante, 1 água, e aí você fala: "Ai, vamos passear nos outros palcos?" E aí você descobre um palco que está tocando uma música incrível e fala: "Meu Deus! Que que é isso? Eu preciso saber o que é isso."
Hã. Hum, boa. Sim. Aham, aham. Sim. Entendi, entendi.
Então, eu descubro artistas dessa maneira também.
Hum, boa, boa.
Pessoalmente também, indo nos clubes, indo nos festivais, nos eventos. As pessoas me convidam e eu vou.
E tem alguma banda que recentemente você descobriu que você falou: "Nossa! O mundo precisa conhecer, eles precisam ser muito famosos, eles precisam, assim, eles são muito bons"? <giggles>
Sim! Sim, sim. Essa banda de punk australiano, eh, chama Amyl and the Sniffers
Aham.
hã, e eles são 1 banda recente, assim, eu diria que eles começaram em 2022, se eu não me engano, eles são novos. Hã, mas eles eles estão crescendo, porque eles conseguiram performar no Coachella
Ah, tá. É recente mesmo. Hum, legal.
que é um festival enorme, talvez o maior festival um dos maiores festivais de música que temos nos Estados Unidos.
Olha, que legal.
É, eles performaram lá no Coachella. Uhum. Então, eu sempre indico e falo: "Ai, se você gosta de punk, se você gosta de um uma voz feminina com mensagens positivas e e e e uma energia dançante." Ela fala sobre muitos temas, muitos, muitos temas. Hã, e ela, também, a cantora a a
Hum. Nossa, que interessante. Aham. Hum, legal. Boa.
a cantora principal, ela gosta muito de moda, ela é influenciada pelo pelos anos 80, então, ela ela é muito desinibida, ela
Olha. E o e reflete no estilo de roupa?
Sim, sim, sim, ela ela tem uma energia e presença de palco, ela consegue fazer as pessoas sentirem a energia dela. É tanto que tem, ali os mosh pits, né, aquelas rodas de rock onde todo mundo fica saltando e girando e agindo igual louco.
Aham. Uau! Uhum. Hum, olha só!
é é muito energética a música dela.
Que legal, que legal, e aí você também comentou que gosta de ir para festivais e tudo mais, mas assim, pensando em televisão ou mesmo streaming, você gosta desses programas que eles construíram pra f mostrar novas bandas, pra novos artistas, ou você acha que não é muito a sua vibe?
Sim. Aham. Uhum. Uhum. Olha, eu estava falando com meu namorado outro dia, e ele comentou comigo, precisa voltar a ter programa igual a MTV.
Hã. Hum, entendi. Aham.
Porque a MTV, ela foi canal que trouxe, eh, novos artistas pro público jovem, e não só a música, trouxe arte, trouxe cinema, trouxe entretenimento, hã, e tudo que era novo. Influenciou uma geração, a MTV mas a MTV morreu porque a televisão não consegue competir com o streaming.
É verdade. Moldou uma geração, né? Com certeza. Hum, é verdade.
Não consegue, então a MTV perdeu espaço, infelizmente, mas ela sempre vai ficar nas nossas memórias dos millenials.
É verdade. <laughs> É verdade, toda geração que acompanhou a MTV até hoje fala com muita nostalgia, muita saudade dessa época, né?
Sim, sim porque a MTV marcou a geração dos millennials e todas as anteriores, né, que que ela influenciou.
É, com certeza, mas olha, muito obrigada pelas dicas, eu adorei saber como que você conhece novos artistas, novas bandas, novas músicas, anotei tudo aqui, obrigada por compartilhar.
Né. <laughs> Ai que legal obrigada você por ouvir, e se precisar de mais recomendação de algum artista, eu vou ficar muito feliz em comentar com você viu? Obrigada.
,obrigada, até a próxima.